Слушай, у меня такая проблема, вот, на самом деле, м, не знаю, проблема, вредная привычка, просто, но, я как-то понимаю, что мне очень часто становится лень нормально обедать, нормально кушать, вот, не знаю, как это описать, ну, ну, смотри, как это получается. А, то есть, как бы, там, понятное дело, что днем я работаю, да. И, иногда, знаешь, там, как-то вот засидишься, и времени мало в обед, и, там, м, получается, ты н-не идешь, там, в какой-нибудь нормальный, там, заведение питания, чём там, таким вот, полноценный обед, а, какой-нибудь, там, перекус, не знаю, что побыстрее, доходит даже до лапши, вот этой вот, быстрого приготовления. Или, например, вечером, там, уставшая после работы, или просто лень, хочется поваляться, и, я такая, ну, чего, не буду я себе, там, кусочек рыбки запекать, хотя, это, вроде как, и недолго, я вот знаю, что я вот закажу себе бургер, чтобы какая-нибудь, там, убер доставка, или какая-нибудь, там, аналогичная, э, там, доставка еды, её мне привезла, да, это же быстренько. Я, там, не знаю, там, схожу, пока переоденусь из рабочей в домашнюю одежду, они мне, как раз, привезут, и замечательно. И, вот, как бы, вот, потом, уже, задним числом, я всё это анализирую, понимаю, сколько жиров было в этом бургере, из какого непонятного фарша была эта котлета, может, из хорошего, а может, из такого, что, там, если б мне составы перечислили, я бы ужаснулась, ты же никогда не знаешь. И, я понимаю, что это, наверно, не хорошо, что надо, как-то, больше домашнюю еду есть, что-то как-то вот с этим делать, но, не совсем понимаю, с какой стороны к этому вопросу подойти, чтобы, всё-таки, как-то начать, вот, перестраивать свои такие привычки. Может, у тебя какие-то идеи есть по этому поводу? Я бы послушала, если честно.
П нятно. М. Мгм. А, в каком контексте хочется поменять, точнее, с какой целью хочется поменять? Основная цель- это поменять привычку с целью более здорового питания, или поменять привычку с целью, там, а, э, фигуры, хочется, а, в этом плане, больше двигаться? Что важнее?
Ну, ты знаешь, оно же всё комплексно. То есть, у меня, я не считаю, что у меня, там, есть какая-то проблема лишнего веса, ну, может, там, для, не знаю, там, для своего идеального состояния, я бы, там, буквально, там, 2 килограмма скинула, может быть. Но, я вот понимаю, во-первых, что эта еда абсолютно не полезная, то есть, это меня, вот, да, это меня очень волнует вот этот вопрос, и, я понимаю, что, в то же время, то есть, если буду готовить сама из продуктов, которые выберу сама, то, скорее всего, я, как бы, ну, не скорее всего, точно, я и порции смогу легче, э, как-то, вот, контролировать. То есть, еще проблема с вот этой едой на вынос, нездоровой едой, которую, вот, ты где-то там ешь, это же, еще, в том, что, э, как бы, порции какие-то среднестатистические, да, допустим, м, не под меня подогнанные, и ты как-то даже не замечаешь очень часто, как ты переедаешь. Это же, и для пищеварения плохо, и, в потенциально, для лишнего веса, и, вот, это вот, всё. Ну да.
Ну да. А, скажи, пожалуйста, и, еще, хотела бы уточнить, а, м, основная причина, почему последнее время не хочется, а, готовить: это нехватка времени, это, просто, лень, с чем связано вот это вот отсутствие желания что-то себе сделать? Раньше, я так понимаю, всё с этим было окей.
Ну, как-то был какой-то период, когда прям у меня почему-то получалось, но я вот не могу сказать, что занятость у меня была как-то ниже. Мне кажется, это какая-то лень, и вот, знаешь, она как вредная привычка какая-нибудь: ты там 1 раз попробуешь, и она как-то к тебе легче гораздо приклеивается, чем вот что-то хорошее, да. То есть я там, допустим, там 1 раз заказала еду на вынос, там, с доставкой, второй раз заказала еду на вынос с доставкой, и как-то вот потом ручки сами тянутся. Да, ну почему, так же ж проще, да, 3 кнопочки нажать в приложении. Хотя
Ну да. Время высвободилось, теперь свободно, и не хочется его снова занимать готовкой.
Вот, вот, хотя, с другой стороны, я же сама вроде как понимаю, что есть же куча, ну, должна быть, во всяком случае, куча каких-то там блюд, обедов, которые, в общем-то, и здоровые, и вроде как не должны занимать, знаешь, там, по 3 часа времени.
Н-да, вот.
Ну, вот как-то вот, ста сложно разбить вот эту вот вредную привычку, там, допустим, заказывать себе еду с доставкой почему-то.
Я думаю, что если это вопрос, э, времени или какой-то лени, или уже привычки, да, заказывать, то можно постепенно, не знаю, хотя бы, допустим, п по постепенно, шаг за шагом двигаться, э, к здоровому питанию. Потому что, наверно, если сразу из этого пытаться себя вытолкнуть, то будет сложно. А так, для начала завтрак, например, готовить себе. Если утром нет времени, с вечера готовить себе завтрак, это может быть, не знаю, там, какая-нибудь запаренный запаренная каша, или какой-нибудь взбитый смузи, или какой-нибудь, э, лён, замоченный в йогурте. Ну, что-нибудь, что можно с вечера приготовить, или запеканка, да, э, с вечера, и вполне себе утром можно уже достать её и поза подогреть, и позавтракать, или если это холо не требует подогрева, так позавтракать. Хотя бы так. Или, там, готовить какие-то себе, там, на обед, например, чтобы хотя бы в обеденное время рабочее не перебиваться чем-то, есть горячую еду. Готовить себе с собой. Если это работа из дома, то готовить заранее, чтобы это было. Это где-то брать с собой какие-то судочки с едой, э, чтобы всё-таки есть домашнюю, хорошую, качественную пищу.
Мгм. Ну, наверно. Мгм. Мгм. Мгм. Поняла, да. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Ну, то есть, э, ну, всё-таки, наверно, это лучше н не пытаться, э, не знаю, грубо говоря, вчера-сегодня я себе всё заказывала, а на завтра я резко решила приготовить и завтрак, и обед, и ужин- всё сама. Потому что, мне кажется, да, вот как ты говоришь, так сразу, возможно, не получится это. Знаешь, как люди курить бросают? Нельзя так сразу взять и сделать. <chuckles>
Это может закончиться одним днём. Да, да, да, одним днём может закончиться. Мне кажется, что да, посте постепенно лучше, потому что потом можно сорваться легко, это как резко отказаться от сладкого.
Мгм. Ой, это невозможно, мне кажется, вообще.
<laughs> Ну, н-да.
Ну, слушай, да, мгм. То есть, в принципе, вот так вот постепенно, да? Ну, можно подумать, потому что я так-то в принципе, завтрак мне нужен. То есть у меня есть знакомые люди, которые прекрасно обходятся без завтрака вообще, там, не знаю, или вообще без завтрака до самого обеда, или, там, чашечку кофе выпьют. Я вот прям не могу, то есть мне нужно что-то, э, на завтрак, какую-нибудь еду забросить в организм, потому что я потом <chuckles> функционировать не смогу до обеда. В принципе, возможно, начать с завтрака и подумать, как это сделать можно. А вот, не знаю, есть какие-то, может, признаки или, вот, как-то вот какие-то временные рамки, вот как мне понять, что пора уже, <chuckles> так сказать, усложнять задачу, повышать себе уровень и вот как-то, не знаю.
Ну, з Переходить на следующий приём пищи в смысле, э, здоровой? Мне кажется мне кажется, ты это почувствуешь просто. Когда, э, завтрак уже не будет вызывать никакого дискомфорта, это всё-таки всё формируется в привычку. Когда это будет привычка готовить, э, себе к утру что-то, я думаю, что дальше постепенно можно будет, параллельно приготавливая себе что-то на завтрак, э, отварить какие-нибудь яйца или какой-ни делать что-то еще себе на обед и сложить куда-то, чтобы оно уже было готово заранее. Потому что я понимаю, что не всегда есть время даже при работе из дому, не всегда есть время, а, м, днем, э, что-то себе приготовить. Конечно, позвонить, нажать кнопку, и привезут- это всегда проще.
Да, да, вот вот в этом <chuckles> плане. Мгм. Мгм. Так. Ну, вот да, <chuckles> да, да, это да, в это в этом дело тоже бывает, такая проблема тоже бывает, да. То есть, в принципе, ты говоришь, что в какой-то момент, когда я вот именно почувствую, что у меня не зв не вызывает каких-то вот таких осознанных усилий и страданий готовить себе, допустим, завтрак, тогда уже можно добавлять туда и какой-то, собственно, приготовленный обед, да?
Думаю, что да. Ну, и по самочувствию, мне кажется, всё-таки, питаясь более здоровыми, правильными продуктами, э, будет уже мотивация стремиться добавлять всё больше и больше здоровой еды. Поскольку, м, будет ощущение, ну, сытости совершенно другое. Всё равно после вот ты говоришь, что после того, как ты съедаешь этот бургер, ты думаешь о том, какое там а, сколько всего ужасного там могло быть в составе неизвестного абсолютно. Да, покушая еду, у тебя будет, э, меньше в течение дня вот этого вот чувства вины, как бы. Мозгу будет, мне кажется, мне что: "Ой, я от этого получаю удовольствие, давай двигаться в этом направлении". И когда уже где-то оно будет зафиксировано, мне кажется, проще будет, э, дальше переключаться на, там, обед, ужин.
Мгм. Мгм. Н-да, есть такое, да. Мгм. Слушай, да, это прям вот интересная мысль. Да, это вот так вот постепенно, так сказать, без огромного стресса для организма и без так сильного принуждения, чтобы не пошло вот это сразу отторжение каких-то новых полезных привычек. Вот как-то да, мне кажется, вот это всё имеет смысл. Слушай, нужно попробовать. Я вот действительно, как ты посоветовала, я начну, пожалуй, именно с завтрака. Так сказать, 1 прием пищи в день, и завтрак обычно, ну, по объему меньше и по сложности приготовления в любом случае как-то проще, чем вся остальная еда, поэтому, возможно, это такой вот оптимальный вариант.
Ну да, если важ важный для тебя действительно завтрак, э, с него, конечно, хорошо начинать. В принципе, наверно, такой основной для организма приём пищи. Если он будет здоровым, то это он будет, э, х хороший, уверенный шаг к, э, к пищевым переменам.
Мгм, да. Мгм. Ну, так-то да, так-то да, слушай, ты мне прям вот, э, такую вот, э, м мотивацию щас добавила. У меня на самом деле щас в голове уже начали крутиться идеи, чего бы такого себе готовить на завтрак, чтобы как-то вот, знаешь, э, сразу, а, не загружать себя какими-то сложными завтраками. Вот.
Да й И кстати, мне кажется, хорошая очень идея, прям вот ты говоришь, и, э, крутятся какие-то варианты, да, э, что можно прям прописать себе список. Там, понедельник, вторник, э, мне кажется, будет проще и бу будет понятнее, какие продукты всегда есть под рукой, чтобы не было такого: "Ой, сегодня мне не из чего приготовить, ладно, сегодня в виде исключения закажу еду". А если продумать и сразу же закупить, э, продукты на неделю, будет, м, меньше желания сорваться. Вот.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Да, слушай, да, убрать соблазны, так сказать, дополнительные, да?
Да.
Мгм.
Да, мне кажется, это тоже будет всё-таки работать, потому что, когда не из чего приготовить, что мы делаем? Мы открываем достойный
Мы, да. Да, да, потому что не из чего приготовить, как бы уже запал пропал, ещё при мысли, что нужно идти в магазин, как бы уменьшается ещё больше мотивация. Так что да, знаешь, это на самом деле тоже хорошая идея, чтобы, так сказать, уже подготовленным входить в эту привычку. Чтобы действительно не было такой ситуации, что как-то вот, э, планировалась овсянка с разными вкусами на всю неделю, а овсянка закончилась уже во вторник.
М. Да, да.
Ой, ну, слушай, спасибо тебе за такие прям практичные советы. Я вот думаю, что да, стоит вот так вот начать с продумывания, э, закупки еды на неделю, и для начала хотя бы с полезных, э, готовых завтраков, которые я сама приготовила и знаю, из чего оно всё сделано. И, надеюсь, что постепенно всё-таки верну когда-то, в общем-то, существующую привычку нормально питаться из нормальной еды. Спасибо тебе большое за советы.
Слушай, здорово! Буду очень рада, если тебе поможет, и желаю тебе удачи в перестраивании режима своего питания.